Molto più semplice, ma poi riesci a instaurare anche delle vere e proprie amicizie, con alcuni?
Sì. Cosa?
Riesci ad instaurare anche delle vere e proprie amicizie con alcuni, oppure si ferma lì, diciamo, ehm, sul gioco?
No. No, no, rie riesco a fare anche le le le le amicizie, riesco a fare anche molte cose. Ehm
Quindi fuori dal contesto del gioco si crea un'amicizia, un contatto, un qualcosa, per un confronto, sai che altre cose.
Sì, sì, sì, sì, si. Sì, sì, sì, sì. Sì, sì riesce, più che altro perché cioè io per esempio ho amicizie che sono nate online, e che poi sono diventate, ehm, vere dai chiamiamole così, che proprio ci siamo incontrati anche, ehm, ci si mantiene in contatto anche fuori dal gioco. Ehm, in realtà adesso si può f si può fare un po' tutto. Ehm
Ah, bello. Mh-mh. In che senso?
E eh beh, ehm, che che adesso col col digitale, ehm, cioè si è sempre connessi, si è sempre vicini, anche poi magari nonostante a distanza queste cose qua; però uhm
Ah sì, nel senso che comunque anche se non si è fisicamente presenti, insomma ti ti ti e mentre volevo chiederti, ehm, offline, quindi dal vivo proprio, cioè, ehm, trovare persone fuori dal mondo online, no, in qualche modo dal mondo digitale, ehm, come com'è la la la tua vita, come incontri persone che magari condividi anche interessi fuori da da quello che è il gaming o la vita online?
Sì, sì, si possono fare tantissime cose. E? Sì, sì, sì.